อืม ๆ ๆ ๆ เข้าใจได้ครับผม ว่าแต่ว่าตอนนั้น ก็คือเรารู้สึกว่า เออ ถ้าโดนล้อมันน่าอายกว่า เราก็เข็นเอาเองดีกว่า ใช่ไหมครับ ตอนนั้นน่ะ?
ไม่เชิงครับ ไอ้เรื่องโดนล้อนี่ผมว่า มันเป็นปัจจัยรองแบบรองสุด ๆ เลยครับ เพราะว่าพอเพื่อนล้อมันไม่ได้จริงจังกันอยู่แล้ว แต่ที่เราจริงจังมากเลย ก็คือเรื่องของความเกรงใจมากกว่า
อืม อือ ๆ อืม เออ ถ้าอย่างงั้นแล้วเนี่ย พอมันเป็น ความ เกรงใจเนี่ย อันเนี้ยพอจะแบบ อืม มีคำแนะนำไหมว่า ถ้าเราแบบ คือบางครั้งเราก็ต้องแบบชั่งน้ำหนักเนาะ ว่าแบบ อะ ถ้าเราเกรงใจเนี่ยครับ บางครั้งเราอาจ ก็จะเหนื่อยเอง แต่ในทางกลับกันเนี่ยนะคุณ ถ้า ถ้า ถ้าเกิดว่าเรา เราไม่ ถ้าเกิดว่าเราไม่เกรงใจ เราก็กลัวว่าแบบ เออ เขาจะคิดว่าเราแบบเหมือน แบบโทรมา หรือว่าขอความช่วยเหลือแค่ตอนที่เราลำบากหรือเปล่า งี้ไหม?
อือฮึ อา ใช่ ครับ อา

หลัง ๆ มา เนี่ย ก็จะเป็นช่วงแบบมหาลัยแล้วครับ ที่ มี การ เขาเรียกว่าการขอความช่วยเหลือแบบเนี้ย อา
อืม อืม ๆ ๆ ๆ เฮ้ย อัน อันเนี่ย อันนี้ขอถามนิดหนึ่งก่อนได้ไหมว่า แล้วหลังจากนั้นน่ะครับ สาเหตุที่มัน อ่า หลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นหลังจากที่เราคิดอย่างงั้น หรือว่าก่อนหน้าก็ได้ ที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เพื่อนมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ย มัน มันเคยมีบ้างไหมครับที่เพื่อนเขามาขอความช่วยเหลือเรา? แล้วแบบ มันก็ เรา เราก็ให้ความช่วยเหลือไปอะไรอย่างเงี้ย
ครับ อือฮึ